Du sag mal, wie hast du einen Neuanfang geschafft?
Boah, also ein ich habe ein Neuanfang geschafft und, äh also so damals auf jeden Fall, das hat mich superviel, äh, Überwindung gekostet. Das war, ähm, so nämlich weil ich war i in derselben Stadt, ne, mein ganzes Leben lang. Bin da aufgewachsen, hatte da Freunde, Familie, meine ganze Familie war da, meine Oma, mein Onkel, meine Tante, meine Eltern auch und meine ganzen Freunde, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin. Und, ähm, ja, irgendwann fühlte ich mich so ja, so bisschen auch leer, ne? So, ich kannte schon alles. Es kam nie was Neues, so, ne? So so in den Alltag, so irgendwie alle immer dasselben, äh selbe, immer dieselben Partys, immer ja, sozusagen denselben Tagesablauf, dieselben Aktivitäten, ne? Und ich wusste so für mich: „Boah, ne, man, ich brauch wirklich was Neues und so“, ne?
Mhm. Mhm. Ah okay. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja, verständlich. Also ist dir wirklich so diese diese diese 4 Wände, ne? Sagt man ja so schön, sind die 4 Wände einfach aufn Kopf gefallen so und du wolltest mal einfach mal was Neues haben.
Und, äh, ja? Mhm. Ja, genau und, äh, deswegen, ich war mein Leben lang in dieser Stadt, also seit schon, äh, 20 Jahren, ne?
Okay verstehe. Mhm. Mhm.
Und ich dachte mir dann so: „Okay, ich brauche was Neues und, ähm, was bietet sich so an?“ Dann habe ich so angefangen, ja, so Hochschulport also ich habe mein Abitur halt gemacht, ne? Und habe danach erst mal ein Jahr gearbeitet, ne?
Mhm.
Und dann habe ich gedacht: „Okay, ich brauche jetzt ich brauche jetzt wirklich 'n Umgebungswechsel, ich brauche was Neues, ich brauche neue Leute, ich brauche alles noch mal neu irgendwie gefühlt“, ne? Weil alles so gewohnt ist. Und dann habe ich einfach so auf Hochschulportalen geschaut und g ähm, so nach Städten geschaut, wo ich so studieren kann, ne? Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt so 'ne Stadt
Ja verstehe. Ah cool, ja.
ähm, da da die ist nicht so weit weg von mein Heimatort. S ich glaube so 150 km, ne? Und 150 km davon ist auch so 'ne andere Stadt, die ich sehr interessant fand dann, die Hauptstadt, ne, aus Deutschland. Die die fand ich s ne, die war 'n bisschen attraktiv, aber für mich war es auch so: „Ich brauche 'n Neuanfang“. Also ein, ähm ich war immer von Menschen umgeben, ne? Ich hatte immer alles da, so Freunde, Familie, ne? Und, ähm, war ja, ne, ich hatte immer jemanden mich herum die ganze Zeit und für mich war es so, wenn ich was Neues wagen will, dann muss ich auch mal, ähm, mich komplett o auf was Neues einlassen, ne? Und für mich war war es so, dass diese Stadt, ne, die habe ich sozusagen als Rückzugsort so, ähm, gesehen, ne? Also so als meine meine meine Base sozusagen, ne? Also so, ich gehe da hin, ich lerne da niemanden kennen
Mhm. <chuckles> Okay. Mhm. Ja verstehe. Mhm. Ah gut. Ja, verstehe. Ja, genau. Mhm.
ne? Ich habe keine Freunde da, ich ich bin da gar nicht sozial oder extrovertiert, sondern ich mache einfach nur mein Studium, meine Arbeit, genau, mein Ding und meine Hobbys, aber, ähm, in der Stadt dann will ich wie so 'n Geist existieren, ne?
Dein Ding, okay. Mhm. <chuckles> Wie <inhales> wie wie wie kommt das, so also w warum ist das genau so?
Ja, g weil das halt einfach so war, dass ich immer aufk also ich ich kenne in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, da da kennt mich jeder, ne? Und, äh, da kenne ich auch alle und, äh, ne, so so ich wollte einfach so mal was Neues, ne? Ich möchte nicht immer auf so 24/7 mit Menschen Kontakt haben und weißt du? So so deswegen, das war mir wichtig und dann habe ich mir auch so 'ne Stadt also die Stadt ist
Mhm. Ja, ja, klar. Okay.
langweilig einfach, so so <chuckles> so also, so, die ist nicht attraktiv, so, das Nachtleben ist hier, also, uninteressant für mich zumindest, ne? Und, äh, ja, genau, das war mir einfach wichtig, so, ne? Dass ich da einfach, so, mich nicht, äh, m mich nicht alles ablenkt, ne, weil so viel Kontakt mit Menschen, das kann einen auch irgendwo, so, bisschen, so, ablenken und dann, weißt du?
<laughs> Ja. Mhm. Ja, verstehe.
Genau und, ähm, ja, dann habe ich's einfach gewagt, dann habe ich diese, ja, Hochschulportalen äh, Seiten, so, ne? I ich glaube, das hieß „Hochschulkompass“, ne? Habe ich auf diesen, ähm habe ich geguckt. Da habe ich die Stadt gefunden, habe ich gesehen, ah, da muss ich auch nicht mal viel zahlen, ne? Ist ist sehr attraktiv, ne, zum Studieren. Und dann habe ich einfach habe ich mich beworben bei der Uni, wurde genommen
Mhm. Okay? Mhm, ah super.
und dann musste ich auch umziehen, ne?
Ah, okay, aber perfekt. Also natürlich ist es so das ist interessant, dass du sagst: „Okay, ich möchte bewusst, ne, auf diesem diesem sozialen Level nicht interagieren in meiner in meiner neuen Stadt“, ne? Eben weil du sagst: „Okay, ich möchte mich vielleicht bisschen auf mein Ding so konzentrieren und habe dann keine Lust auf diese sozialen Kontakte“. Habe ich jetzt auch noch nie so gehört, ne? Dass dass jemand da wirklich das <chuckles> so, so, ähm, radikal dann durchzieht.
Mhm. <chuckles> Ja, ich musste das, weil i ich kannte es einfach nicht anders und, äh, i ich ich fand's einfach irgendwann so langweilig, so gewohnt die ganze Zeit, ne? Und ich brauchte mal wirklich so so wie w was, äh, ne? Die Frage, die ich mir auch gestellt hat sch äh, gestellt habe, war: „Was würde ich aus mir herausholen“, ne? Wenn ich mal nicht ganze Zeit so vor Ablenkungen stehe, wie, ja so, ne so: „Ey, wo bist du? Komm, äh, komm mal raus, Party ist hier, Party ist da“, nächste jedes Wochenende, weißt du? Oder, äh, ganze Zeit so, äh, Botengänge für meinen Onkel erledigen oder was weiß ich, ne? Also immer irgendwie wollte jemand was v von mir gefühlt, ne? Und ich wollte, ne ich brauchte einfach 'n Ortswechsel, um dann 'n bisschen, ähm, ja, so die andere Seite kennenzulernen, ne?
Mhm. Ja. Ja, verstehe. Mhm. <laughs> Ja. Hm. Okay, checke ich. Ja, okay. Verstehe. Okay, interessant. Aber ist es dann nicht so, dass du auch, äh also zum Beispiel zwischendurch dann gedacht hast, okay, natürlich zu 'nem neuen Ort gehören auch neue Leute und du hättest ja auch dein Netzwerk dementsprechend ausbauen können, dass du sagst: „Okay, ich suche mir jetzt wirklich bewusst in meiner neuen Stadt suche ich mir nun Leute, die vielleicht ja ähnlich geprägt sind wie ich“, ne? Und auch irgendwie nur durchziehen möchten und sich auch so auf sich selber fokussieren, aber mit dem Vorteil, ne, dass man sich dann vielleicht über, ja was auch immer du dann dann da nebensächlich noch machst, dich darüber vielleicht mit anderen unterhalten kannst. Das wäre doch eigentlich ganz cool, oder?
Mhm. Ja, schon, ne? Aber ich habe dann relativ früh gemerkt, so: „Ey“, <chuckles> ich habe schon ge ähm, ja, ich wusste einfach, dass die Leute in dieser Stadt nicht so auf meiner Wellenlänge sind, so, ne, ne? Nein, nein, nein, nein. <chuckles> Ne, und, äh, das habe ich auch akzeptiert und es war auch v vereinbar dann auch, ne? Und, ähm, ich denke einfach so, ne, ich ich habe ja akzeptiert, dass es in der Scha in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, irgendwas etwas vorbei war, ne? Und dass es Zeit ist, nicht mehr daran festzuhalten, sondern weiterzugehen. Und, ähm, der 1. Schritt war ja a auch eigentlich schon der schwerste, ne?
Keiner? <chuckles> Echt? Okay. Mhm. Ja. Mhm.
Aber ich, äh man muss halt ehrlich zu sich selbst sein, ne? Das ist ja auch so wichtig, äh, loslassen zu lernen, ne? Also der Neuanfang hat damit angefangen, dass ich diese Dinge losgelassen habe, an denen ich mich zu lange festgehalten hatte, ne? Also alte Erwartungen, alte Gewohnheiten, alte Vorstellungen von mir selbst so, ne? Immer, äh, wenn's geht so viele Menschen wie möglich mich herum haben, ne? Loslassen klingt ja auch leicht, fühlt sich aber an, wie ein Stück Identität ab abz abzugeben. Aber für aber im Nachgang im Nachgang war es so, dass ich's für mich irgendwie wie 'ne Identitätserweiterung war, ne? Also so so so, ne, es ist was Neues entstanden. Es ist 'ne andere Seite von mir gewesen, die ich, äh, ausgelebt habe und, äh, so haben sie so konnte ich noch die alte Seite sehen, aber auch die neue Seite, ne? Weil ich irgendwie jetzt auch mich viel mehr dadurch ausbalanciert gefühlt habe, ne? Zum Beispiel, ähm ja, also so so was wie, ähm, ne, wenn ich ganze Zeit in meiner Stadt, ähm, w ne, w w hier in meiner Höhle bin, ne? Und dann wieder zurückkehre, das hat sich dann viel, ähm, ja, bedeutsamer angefühlt, so diese Kontakte, ne? Mit meinen Eltern, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Das war einfach schöner.
Ja. Klar. Mhm. Ah, okay. Ja. Mhm. Ja, absolut. Mhm, okay, interessant. Aha? Ja. Ja, okay, verstehe. Ja. <laughs> Okay. Verstehe. Okay. Also dass du's wirklich dann weiter wertgeschätzt hast, ne? Also wenn man vielleicht dann wirklich nicht in Kontakt mit dem mit dem, was man, ja, einfach vielleicht die ganze Zeit über sein ganzes Leben gewöhnt war. Ähm, wenn man das dann nicht mehr jeden Tag hat, ne, dann schätzt man die Sachen einfach auch viel mehr als davor, ne? Das kann ich mir vorstellen. Aber w wie war das denn, ne? Du hast jetzt grade gesagt: „Du, ähm, hast diese du hast wirklich diesen Teil deiner Identität abgelegt im Sinne auch von von, ähm, Gewohnheiten und vielleicht wie du Dinge angehst und so was“. Wie ist das denn gemeint? Also ne, grade du hast ja erzählt, Freunde hast du das Thema hast du so 'n bisschen abgelegt, ne? Und jetzt machst du so 'n bisschen dein Ding. Aber was hat sich denn wirklich von bei deiner Identität in der neuen Stadt jetzt konkret geändert?
Genau. Mhm. Mhm. Ja. Na ja, ich i ich habe viel sehr, äh also viel mehr zu mir gefunden. Ich habe so gemerkt so: „Ah, ich mag schon irgendwie so so alleine zu sein, ne?" Ich genieße das auch irgendwo und ich ich will ich habe auch meine Ziele so, äh, die ich selber so verfolgen will und, äh, ja, so so so so das ist mir wichtig, ne? So auch so, dass es mir wichtig ist, so meinen Träumen nachzujagen und nicht ganze Zeit irgendwie, äh, Party zu machen mit irgendwelchen Leuten, ne? Sondern auch irgendwo so ja, also so einfach, ähm 2 Seiten, ne, so sozusagen zu schaffen also so zu meinen. Ich liebe ja auch Party zu machen zum Beispiel, ne? Liebe den Ort, wo ich mit Freunden einfach, ähm, ja, so bisschen äh, man sagt ja, so vor sich hin leben konn konnte. Aber ich ich lebe auch nicht gerne ganz auf Dauer so so viel vor mich hin, sondern ich möchte auch irgendwas, äh schaffen, ne, irgendwas, ne, und deswegen äh, ich bin da lange auch vor weggelaufen. Dass äh, es war auch im 'n Unwohlsein in der Heimatstadt jetzt, ne? Die mich äh, das mich geprägt hat, weil ich dachte mir auch irgendwann so: „Boah, ich mach ich vergeude grade meine Zeit, ne?" Und dann habe ich irgendwie auch Konfrontation gesucht, statt da vor diesem Gefühl zu flüchten, ne? Ich habe also aufgehört, vor den Ursachen wegzurennen. Ich habe mich dann wirklich auch gefragt, so: „Weil wo will ich hin, ne?" Ähm, nicht so, um mich zu verurteilen, sondern um zu versch mich besser zu verstehen, ne? Und als ich diese erst
Mhm. Ja, verstehe. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Hm, ja. Verständlich. Klar. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, um zu wachsen. Okay, interessant. Mhm.
ja und all und diese erste Entscheidung, ne, so z so einfach ähm, das hat mich damit gezwungen sozusagen äh, einigermaßen also so, ähm, mich zu immatrikulieren immatrikuliert zu wohnen. Dann musste ich ja nach äh zu dieser Stadt, ne? Also, es gab da keinen Weg zurück und das war auch gut, ne, dass man das auch festhält.
Ja. Mhm. Hm. Okay, also wirklich, dir hat geholfen, dass du so ja, die die Boote verbrannt hat, sagt man ja so schön, ne? Also, dass du da wirklich die diesen diesen Rückzugsort dann so 'n bisschen weggemacht hast, ne? Aber dafür dann auch wirklich, in dieser neuen Stadt kannst du dann auch gut weitermachen. Du bist jetzt wahrscheinlich du bist nicht abgeschottet von der anderen Stadt, ne? Du bist ja hin und wieder auch da, hast du gesagt, ne, und schätzt dann in den in den Momenten schätzt du auch einfach alles, was du da hast, viel mehr, ne? Das ist natürlich dann 'ne schöne Sache, aber kannst dann größtenteils, wenn du halt in dieser neuen Stadt bist, wo du auch studierst, dich da wirklich auf dich selber fokussieren und kommst dann auch gut voran, ne? Und grade das stelle ich mir wirklich als 'ne gute Balance einfach vor. Also wie wie oft machst du das, dass du wirklich dann in die Heimat zurückgehst und dann wirklich auch deine alten Freunde da triffst und vielleicht so, ja, diese eben diese diese Erholung vielleicht von diesem normalen Leben dann da hast?
Mhm. Genau, ja. Mhm. Ähm, momentan kommt das wirklich auf meinen Arbeits ähm, zyklus an. Wie viel Arbeit mache ich? Ne? Es ist wirklich so aktuell, wenn i also auch i i im Studium gewesen, ne? Dass, ähm, wenn ich nicht viel geschafft habe, dann wollte ich auch nicht zurück, ne? Wenn ich viel prokrastiniert habe, wenn ich nichts gemacht habe, dann wollte ich auch nicht f dann habe ich mich schlecht dann würde ich mich schlecht fühlen dann habe ich mich auch schlecht gefühlt, ne, sozusagen zurückzukehren, ohne was geschafft zu haben. Äh, aktuell ist es grade so, ich arbeite ich arbeite durch. Also ich habe wirklich 'ne 60 Stunden Woche und deswegen kann ich auch aufs Wochenende grade zurückkehren, ohne mir so zu denken so: „Oh, ich wo vergeude meine Zeit, weil ich vergeude a absolut nicht meine Zeit. Ich mache grade viel Geld.", ähm, ne? Und, äh, so ist das einfach, ne? So musst du dir das vorstellen, wenn ich, ne, viel gemacht habe, wenn ich viel gelernt habe, wenn ich die Klausuren gut bestanden habe, dann war ich gerne zurück, ne? Wenn nicht, dann dann habe ich gelitten alleine, weißt du, in der Stadt, ja.
Mhm. Mhm. Na, okay. Mhm. Wow, wow. <laughs> Ja. Mhm. Ja, okay. Okay, interessant. Also also wirklich, dass du dich dann dass du das auch so als 'ne Art Belohnung eingebaut hast, ne, für für 'ne erfolgreiche Arbeitswoche, ist natürlich dann auch 'ne super Sache, ne? Weil das das hält dich vielleicht am Ball, ne, und lässt dich durchbeißen. Eben, weil du weißt: „Okay, sonst kann ich das Lustige in der Heimatstadt dann einfach, äh, nicht machen, ne, wenn ich jetzt die Woche nicht wieder durchgeackert habe und vielleicht ja gutes Geld verdient habe oder generell mich weitergebildet habe, ne?" Das ist natürlich dann 'ne 'ne 'ne schöne Sache. Aber ist das dann auch so, dass du dann wirklich dir dieses also ich weiß jetzt nicht, wie deine wie deine Verhaltensweisen sonst sind, ne, jetzt in der neuen Stadt, aber ist das dann auch so, wenn du in die Heimat kommst, dass du dann wirklich so auf Sachen, die dich vielleicht konkret weiterbringen, erst mal so eher drauf pfeifst, ne, und dann wirklich die Sachen bevorzugst, die dir wirklich Spaß machen?
Genau, ja. Mhm. Mhm. Ähm, meinst du jetzt in der Heimatstadt oder in der neuen Stadt?
Ne, in der Heimat. Also, wenn du wirklich di dir bewusst diese Zeit nimmst, dann wieder in die Heimat zu fahren, meine ich.
Ja. Ja. Ja, dann äh, dann habe ich mir das verdient, dann kann ich auch dann habe ich auch Zeit für, ja, d den größten Quatsch sozusagen, ne? Und und, ähm, ja, also so rückblickend würde ich ja auch sagen, so das Entscheidende, ähm, in dem ich neu angefangen habe, war ja s so der Moment, in dem ich entschieden habe: „Ich möchte nicht stehen bleiben ganze Zeit, ne, auf derselben Stelle, sondern, ähm“
Ja, super, okay. Mhm.
„es bedeutet mehr so, der Mensch zu sein, ähm so der der ich auch für b so bestimmt ist“, so, weißt du, für den ich mich bestimmt habe halte. Für und für und für mich war der Neuanfang letztlich eine Mischung aus so so, ne, dem Mut zusammenfassen, ne, so wirklich diesen Schritt zu wagen und auch brutal ehrlich zu sich z zu sein, ne, so bisschen r Selbstreflexion auszuüben, ne? Man startet nicht neu um jemand anderes zu werden. Man startet eher so neu, um endlich der Mensch zu werden, f der man bestimmt ist oder der man hätte sein können, ne? Und das ist d wirklich eines der so stärksten Gefühle, die ich jemals so selber erlebt habe, ne, in meinem Leben.
Ja. Okay. Mhm. Ah, super. Mhm. Ah, okay, super. Also, das ist natürlich dann super schön, ne, dass du da einfach so auch aus dir herausgewachsen bist, ne, und da wirklich diese Veränderung für dich feststellst, auch wenn das vielleicht, ja, wirklich 'n großer Schritt war, der dir vielleicht auch damals 'n bisschen Angst vielleicht bereitet hat, ne? Aber du jetzt halt wirklich daraus nur Kraft und, ähm, ja, Wachstum ziehst, ist natürlich super praktisch, auch wenn's wenn's <giggles> wenn's ziemlich, ja, respektabel ist, dass du dann wirklich sagst: „Okay, ich suche mir jetzt in der neuen Stadt gar keine Freunde.“ Das habe ich so noch nie gehört, aber das klingt auf jeden Fall ist 'n interessanter Ansatz.
Definitiv, ja. <laughs> <laughs> Das ist, das ist man muss halt radikal sein. Was was ist denn, wenn soll es soll ja neu s neu sein, ne? Deswegen muss man halt radikal sein, ja?
Ja, verstehe. Ja. Okay, ich danke dir fürs Gespräch und ich wünsche dir noch 'nen schönen Tag.
Danke dir fürs Zuhören, i wünsche ich dir auch.